と、今日はちょっと相談に乗ってほこしいことがあるんですけれども、話を聞いてもらえますか？
はい。 あ、はい、もちろんです。
で、できればアドバイスもお願いしたいんです。
あ、わかりました。
うんと あの、NISA ってご存知ですか？
あ、はい。もちろん。はいはい。
で、あの NISA に挑戦したくて、で まあ、じゃ、挑戦したくてっていうか、やってるんですけど。で、毎月あの
ええええ。
上限金額まで 貯金するしだ、自分で貯金する習慣を作りたいんですけれども。なっかなか作れなくて、こう目標の金額を入れるんじゃなくて、なんか余ったお金を入れる感じになっちゃってるんですよ。
うんうん。 ああ、なるほどなるほど。
うん。で、ほんとは毎月決まった金額をまとまって入れたいんですけれども、なかなかそれがだから、余ったお金でやってるから、多い時もあれば少ない時もあって。
うん。 うんうん。
こう、全然安定しないので、なんとかしてこう、そっちを優先なんか、安定させたいなと思ってるんですが、どうしなんかいい方法はないかなって思ってるんですよ。
ああ。 あ、なるほど。あの、そもそもね、あの NISA 始めた、ま、目的ってか目標があるかと思うんですが、例えば将来のためとか、まあ、何でしょうね、こう緊急用とか、どんな目的で、こう NISA 始めたんですか？
うん。 うん。 うん。 うん。 あ、それは、もう、完全に将来のためです。なんか、私、今、専業主婦で、あの、こう、厚生年金とかがないから。
ま、ゆうんうん。 うんうん。 はいはい。
うん、多分、年金もらえる年金額がすごく少なくなると思うんですよね。
うんうん。
だから、こう 自分で、自分の年金代わりって言ったらあれですけれども。 あの、ちょっとでも貯めて
ああ。 うんうん。
うん、...おきたいなって、はい。
そうするとうん、ふん、あ、わかりました。ね、すごい結構切実な、こう、ね、あの、お、ま、目標貯金の目標かと思うんですけれども、えっと、さっきね、あの、余ったお金を、あ、まあ、貯金っていうか、まあ、そ、NISA に回すっておっしゃってたんですけれども、うーん、例えば、毎月このくらいのお金をね、あの、貯金したいなっていう目標額とかおありですか？で、あと、実際にどのくらい、その、なんだろう、あの、ね、いい時と、悪い時、あると思うんですけど、貯金の差って、実際どのくらい差があるんですかね？うん。
はい。 うん。 うん。 はい。 <chuckles> ああ。 あ、えっと、まあ、専業主婦っては言ったんですけども、あの、細々と、なんか、色んな頼まれた仕事みたいなのを、ちょっと、する時があって
はい。 うん、ふん。
なんか、それで、貰ったお金でを、原資に入れてるんですが、本当は、できれば、積立 NISA って、多分、月10万円までできるはずなんですよ。
うーん。 はいはい。
確か、年間120万が上限で。で、確か月10万ぐらいが上限だった気がしたので、本当は10万円入れたいんです。
うんうん。 ああ、なるほどね。うんうん。
うん。ですけれども、なんかその、頼まれた仕事で細々と来るやつとか。あと、そうだと家計からなんとか捻出したお金とかを入れている感じなので。うん、なんか10万円入れられる時もあるけれども。ま、ご5万円くらいとか
うんうん。 はい。 うん。 うんうんうん。 うん、うん。
で、そうなかなか、そう安定しないんです。
なるほどね。あの多分、あの、ま、もちろん人にもよるとは思うんですけれども、ま、いわゆるこう正規で、あの、働いてらっしゃる方でも、毎月10万円貯金するっていうんですかね。ま、にあなたの場合に、ことなんですけども、できる方って実はそんなに多くないようにお見受けするんですね。うんうん。
うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 はお。
あの、でもね、あのもちろんね、貯めてらっしゃる方もいると思うので、まあなたの場合は、その、ね、NISA の上限額まで頑張りたいっていうことだと今理解したんですけれども、うん、そうですね。
うん。 うん。 そう。 はい。
あの、ま、10万いく時もあれば、行かない時もあるっていうことで、さっきごまんえんがあれですかね、一番ひ最近でまちょっと低い金額ですか？それとももうちょっと低い時もあったんですか？
うん。 うん。 いや、もう何とかして絶対に5万円は入れようって、なんとなく最低ライン
うんうん。 うんうん。
を作って、もうそこだけは絶対死守みたいな気持ちで。
うん。
やっているところです。
あ、それもね、実は立派ですよね。あのはい。そうですよ。あの5万円貯金できない方っていうのも結構いらっしゃって、あの最初ね、お話聞いた時に、こうね、余った金額っていうんですかね、そういうふうにおっしゃったので、実はそうするとですね、そういう考え方でいると、ま、全部使っちゃったとかですね、ま、頑張って1、2万円っていう方も結構いらっしゃるんですね。はい。
本当ですか？ うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うんうん。
なので、まず5万円をあの最低でもね、できるってことはね、まずはご自身あの自信を持ってくださっていいのかなっていうふうに思います。うん。
ええ。
うん。
いや、本当にいや、情けない時期もあって、その本当におっしゃる通り、本当に余ったのだけ、ただな漫然としてた時には、本当に1万円とか2万円の時もあって。
うん。 うんうんうん。
それだと、ほぼ何も、なんか変わらないかな変わらないじゃないですか、なんか。
はいはい。
あの。
いや、あの変わらなくはもちろんないと思うんですけどね。いや、それだけで、その1、2万円もまずね、やってらっしゃって、それで、ね、最低今5万円っておっしゃったのでね、なかなかそれができる方って実はいないいないなっていうかね、あのよくマスコミなんかでも雑誌とかで載ってますよね。あのあの女性のなんかこう貯金額とかね、あの毎日の収支毎月の収支とか、あれで5万円多分貯金していらっしゃる方ってあんまりいないんですよね、実はね。うんうん。
うん。 うん。 いやいや。 うん。 はい。 はい。 ああ、そうなんですね。 あまり見たことが無かったから分かんなかったけど、いやでもそれはなんていうか、私がもうあの、く暮らしは夫の稼ぎで暮らしているから、こう、細々とたした仕事の方のお金を貯金できているというだけで。
うん。 うん。
いや、本当にそんなそんなに、すす素晴らしいことでは。<chuckles>
<chuckles> いえいえ、あの多分上手にね、やるくりされてるんだろうなって今お話聞きながら思ったんですね。うん。じゃ、あとはあれですよね、なんとかその10万円を自分の一番こう最大の目標であるところに持っていきたいっていう風にあの理解したんですけれども、そんな感じですかね。うんうん。
うーん。 うん。 うん。 はい、そうなんです。そんな感じです。
そうするとね、あの今こう、ね、月によって、こう頼まれたお仕事をされてるっていうことで、こう安定したね、金額が難しいっていうところはあると思うんですが、あの、そのいわゆるこう家計全体の収入、ま、主にご主人のね、あの収入かと思うんですが、そこからこう持ってくる、あの、その、あなたのね、NISA に持ってくる、こうなんて言うんでしょうかね、余裕っていうか、今、工夫をかなりされて、あの10万円を達成する感じですか？その辺どうですかね？うん。
うん。 うん。 はい。 うーん。なんかできるだけ固定費みたいなのは、減らすようにはしているんですけれども。
うん。 うんうん。
うんと。そうなんですよ。あの なんか子供がいて、小学校2年生なんですけれども。
はいはい。
なんか、そちらの方に、最近ついお金を使ってしまうんですよね。
うんうんうんうん。
かそこなんか、こうお洋服を買ってしまったりとか
はい。
あのちょっとした単発の、なんか習い事のイベント。
はいはい。
なんか、なにげなんかなんか自然観察ツアー、いちまんぐえん円ぐらいみたいなやつ。
ああ、はい。 はいはいはい。
ありますよね。何て言うんですか、ああいうなんとかトリ そう、そういうやつです。なんか多分、こう、うい浮いてるっていうか、ふわっとした用途になってる、あっても無くてもいいお金ってそこなのかな
ありますね。ま、いわゆる体験学習みたいな形ですかね。ああ。 うんうんうん。 ああ。
と 思います。
うんうん。ちなみにあの、そういった体験学習っていうのは、あのお子さんからこう参加したいっていう風な意識があって、こう行っているのか、それともあの、あなたとかね、あのご主人とかね、あのいわゆる周囲の大人からこう推薦ってか、ま、やってみたらって感じなのか、どんな感じですか、その辺りは。
はい。 うん。 うん。 そうですね。うん、と、やってみたいって言われて行くのも、もちろんあるんですけれども、何て言うんだろう。
ううん。
行ってみると、そういうところに参加しした時に、特に自然系のなんものっていうのは、なんか、私がすあの、すごいのびのびとあの
うん。 うん。 <chuckles> はい。
はい、楽しっく過ごせるので、特に休みの時はそういう自然系のものに、ついふわっと行ってしまってる感じです。
うんうん。 うんうん。 あ。 あ、なるほど。じゃあ、あのあなたも一緒にお子さんと一緒に、その自然系のものに参加されて、まあ、ちょっとリフレッシュしたりとか、なんか自分自身の、こう体験の幅を広げて、ま、楽しんでいらっしゃるってことですよね、それは。
そう。 そうですね、はい、大変あの、いい面を見ると、そう、そんな感じです。ほんとに。
あの、だったらね、あのそのちょっと金額によるかと思うんですけれども、そのね、何百万とかね、何十万とかかかっている話では、ないかなと思ってるんですが、そのそれも、1回例えば夏休みとか、ま、そういった形ですよね。あのまいつか、毎月ではない感じ？
はい。<chuckles> ええええ。 うん。 ま、そうです、なんか、ま、多くても月1ぐらい
うんうんうん。
で、プラス夏休みの、なんかいっしゅうかんぐらいのやつとか。
うんうん。 うんうん。
うんうん。
あの、えっと、ね、お子さんって、ずっと同じ形だけど、どんどん成長していくので、あの、そのうちね、お母さんと一緒に、そういうの参加したくないって言うかもしれないじゃないですか。う、ね、しょうらうん、あの、将来ね、「やっぱり、私、自分だけで行くわ。ママとは嫌よ」ってなっちゃったかもしれないからね、もしかしたら、その、今はね、そういう時期だと思って、娘さんと一緒に、こう、体験できるね、こう、まあ、いい思い出作りっていうことも含めてね、あの、それはそれでね、今はいい時期だと思ったらいかがですかね？うん。
ええええ。 <laughs> そうですか。 うん。 うん。 あ、なるほど。なんか、あの、これ、この、お金の使い道、一生続くわけじゃないですね、そういえば、確かに。今だけかもしれない。
うんうん。 それに、あの、今、専業主婦で、あ、ね、いらっしゃるってことなんですが、やっぱ、お子さんが小さいっていうこともね、理由の一つかなと思うんですね。
ですね。うん。 うーん。そうです。
だから、これもね、ずっと、このままかどうかも、あなたも、もしかしたら、あのね、あと何年か経ってあの、娘さんとか、おお嬢さんです、ごめんなさい、息子さんでしたっけ？ごめんなさい。
うん。 あ、あの、女の子です。
あ、そうですよね。えっと、大きくなった時にね、また、違った世の中の動きもあって、あなたも、また、違った仕事のね、あの、仕方をしたら、もっとね、貯金額も増えるかもしれないじゃないですか。
うん。 うん。 うーん。そうですね。そっか。じゃ、今だけのことだから、そんなに、今は、そんな、ママックスアウトをしなくてもいいですかね？あの <chuckles>
うん。 だかそう。 と、思いましたね、今、お話聞いてて。うんうん。
ああ、そっか。
ね。あの、今のね、その、お生活が、そのままずっと、おねえ、お子さんもあなたも続くわけではないし、今、十分やってらっしゃることで、努力されて貯金もされてるようですので、そういった支出はね、あの、今だけのものっていうかね、今の、あの、大事な思い出にもなりますし、そゆ って、こう、割り切ってね、あの、それはそれで楽しまれたらいかがですかね。うん。
はい。 ええええ。 はい。 ああ、そっか。じゃあ、とりあえず、あの、最低ラインの5万だけ死取して
うん。 うん。
あとは、じゃあ、そのぐらいで楽しんで暮らそうと思います。
うんうん。 はい。うん。
わ、なんか、あの、明るくなれるアドバイスをありがとうございました。
いえいえ、とんでもありません。こちらこそありがとうございました。